Pero oye, ¿qué ropa te hace sentir más tú?
Pues mira, fíjate que, dirás que que, qué raro, pero la verdad yo no soy esa esa chica así, como que a la moda y toda la cosa, para mí, la verdad, la comodidad viene primero, la verdad soy, <chuckles> soy ese tipo de personas que le encantan ¿Mande?
Ah, okey. Ay, sí. Nada como eso. <coughs> Nada como la comodidad.
Exacto, me encantan los pantalones de mezclilla, los tenis, las playeras, lo que esté aguadito, lo que esté cómodo, o sea, me encan
Lo que te haga sentir cómoda, esa te hace sentir tú.
Exacto, esa soy yo, <laughs> porque, fíjate que me pasa mucho que aunque hay muchas ropas muy bonitas, y por supuesto, estamos hablando de que también, pues, para algún evento, obviamente, te tienes
Súper. Ajá. Ah, claro, cosas especiales, ¿no?, pero para el día a día, prefieres la comodidad.
Claro, exacto. Ándale, pero así del diario, la verdad es que me gusta mucho ese tipo de ropa que que uno puede subir, bajar, moverte, nada te aprieta, nada te estorba, eso me encanta a mí, y es que la verdad, es que, cuando estás, por ejemplo, en una fiesta, es cierto que vas a buscar también una ropa cómoda, pero o sea, muy bonita, de fiesta, pero pues también que esté cómoda, porque no sé si te ha pasado que algunas veces estás en el evento y estás así caminando como gallina pelada, <laughs> por
Ajá. Aja. Sí. Sí. Ah, sí, yo coincido contigo.
<chuckles> es que las zapatillas, y que ya te aprieta aquí esto y que la faja no, yo detesto esas cosas, la verdad no. <chuckles>
Sí, yo también, yo también. Yo creo que, ah, tiene que haber como un equilibrio, en que, te veas bien, pero lo más importante es que te sientas bien.

Ándale, sí.
Eso también fue lo máximo.
Sí, eso fue así como que el mejor, este, el mejor invento de la NASA. <laughs>
Sí, eso y el Waze, para mí el Waze, porque como me la vivo perdiéndome hasta en los baños, entonces el Waze también para mí es el mejor invento. <laughs>
<chuckles> <laughs> Sí, es que la verdad es que eso pasa, ahora, fíjate que no me gusta, mm, eh, las cosas así, como te decía, muy, muy a la moda y todo porque la verdad es que siento que son muy incómodas, por ejemplo, eh, no sé si te pase lo mismo, pero a mí me pasa que las bolsas ahorita, por ejemplo, que están de moda, pues, son muy grandes, muy duras, muy, este sí, con muchos brillitos y adornitos y todo, pero son
Sí. Ajá. Ajá. Pero no son funcionales.
Ujú, y son así como que las tienes que traer así en el antebrazo, ¿no?, cargando así muy mona, no hombre, yo no puedo, o sea, a mí esas cosas me desesperan porque vas a sacar algo y casi, casi te tienes que parar para poderla abrir y, ay, no, qué flojera, no, am
Ajá. Ay, sí. Y tiene 40000 cosas adentro, ¿no?, y para que encuentres lo que estás buscando.
Exacto, y es que es parte del outfit, ¿no?
Exacto, exacto.
Pero, ajá, pero a mí no me gusta, o sea, a mí me gustan las bolsas que tengan doble doble cinta, que yo puedo abrir y que y que la estoy agarrando al mismo tiempo y puedo buscar, porque esas están tan duras como un cartón.
Ajá. Ajá.
<chuckles> Que todo se te atora y te estás cayendo y no logras encontrar nada.
Que no. No, y la bolsa por sí misma ya tiene un peso importante, más lo que le vas a poner.
<chuckles> Sí, también. Exacto, exacto, entonces, este, pues digamos que es parte de de todo, ¿no? la ropa, la bolsa, los zapatos y todo esto, entonces, este
Claro. No, yo yo sí coincido contigo, y aparte, yo también pienso que es más importante que "De la moda lo que te acomoda".
Exacto, sí, o sea, hay cosas que que no van con uno, o sea, la verdad dices ya.
¿No? Claro, todos tenemos cuerpos distintos, ¿no?
No, y es que digo yo: "Ya estoy estorbosa yo, ¿y aparte la bolsa?". <laughs> Ya es mucho.
<laughs> ¿Qué vamos a hacer las dos? <laughs>
<laughs> Sí, sí, sí, o sea, hay que hay que ponerse lo que le va a uno, lo más ligerito tal vez, o o no con tantos olanes, o ese Ujú, exacto, porque
Claro, y que te sientas cómoda, ¿no? Yo yo sí soy de esa opinión, por supuesto que respeto, ¿no? Cada quien como quiera andar y lo que se quiera poner, muy su gu gusto, muy su cuerpo, pero, no sé, o sea, hay cosas que dices, "No sé, eso se ve mejor en una persona con ciertas características", ¿no? Sí, cada quien es libre de ponerse lo que quiera, pero yo creo, yo, por lo menos, para mí, lo aplico.
Claro. Claro.